ค่ะ ก็ อ่า ส่วนตัวด้วยความที่ก็คิดมา อ่า ระยะหนึ่งแล้วอะนะคะ เรื่องการขอขึ้นเงินเดือนเนี่ยค่ะ ก็มีแบบ แพลน ๆ คิด ๆ ไว้ เอ่อ อยู่เหมือนกันว่าแบบ เอ๊ะ อ่า ก็ด้วยเรื่องเนี้ยแหละค่ะ เรื่องผลงานของตัวเอง แล้วก็ อ่า อ่า รวมด้วยกับระยะเวลาการทำงานของเรา ก็คิดว่าน่าจะเป็น เป็นเวลาที่เหมาะสม แล้วก็เห็นด้วยกับคุณมาก ๆ ค่ะ อ่า คิดว่าทางบริษัทน่าจะมีการแบบว่า มีงบประมาณน่ะนะคะ เอ่อ ใน ในแต่ละ อ่า ในแต่ละปี ในแต่ละไตรมาสก็ว่าไป ก็ ก็เลยคิดว่าใน ในส่วนตัวเนี่ยก็มีคิดไว้ว่าจะเริ่มแบบว่า อ่า รอประเมินผล อีกรอบหนึ่ง แล้วก็ในช่วงที่ เพราะว่าทุก ๆ การประเมินผลก็จะมีการคุยกับหัวหน้างาน นะคะ
อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อือฮึ ค่ะ อืม ใช่ค่ะ อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ อา แบบนี้ดีเลยค่ะ ค่ะ อืม
ค่ะ ก็ ก็คิดว่าจะใช้โอกาส ณ ตรงนั้นที่ เอ่อ เข้าประชุมคุยกับหัวหน้างาน แล้วก็ถึงเวลาก็จะ เอ่อ ใช้ เอ่อ ผลงานของตัวเอง แล้วก็ เอ่อ คุยกับหัวหน้างานว่า "เออ เนี่ยผลงานเท่าที่ผ่านมาตาม อ่า ตามการประเมินผล ก็อย่างที่เห็นกัน ท ทั้งหัวหน้างาน แล้วก็ส่วนตัวเองก็เห็นว่า เออ ผลงานเราก็ดีมาตลอด เราตั้งใจทำงานตลอดอะไรนะคะ ก็ มีการ อ่า พัฒนาขึ้นมาเรื่อย ๆ รวมกับ ระยะเวลาที่ทำมา 4 ปีกว่าเกือบ 5 ปี เอ่อ ก็คิดว่า น่าจะเป็น อ่า ระยะเวลาที่เหมาะสม เอ่อ อยากให้ อ่า หัวหน้าน่ะช่วยพิจารณาในการปรับเงินเดือนขึ้นให้ด้วยได้ไหมคะ?" อะไร อะไรประมาณเนี้ยค่ะ อันที่ ที่คิดคร่าว ๆ ไว้นะคะ อืม คิดว่ายังไงคะ?
อา อือ ค่ะ อือฮึ อา ดีเลยค่ะ อืม เยี่ยมค่ะ อืม อา ใช่เลย อือ อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ ประโยคนี้ ประโยคนี้ก็โอเคเลยนะคะ ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจที่ ถ้าคุยกับหัวหน้าแล้วเนี่ย หัวหน้าก็อาจจะมีความพิจารณาได้เป็นพิเศษได้เหมือนกันนะคะ สิ่งที่คุณนำเสนอไปในประโยคที่ อ่า ยกตัวอย่างมานะคะ ทีนี้เนี่ยไม่ทราบว่าความสัมพันธ์กับหัวหน้าของคุณเนี่ย ในส่วนของการทำงานเนี่ยเป็นยังไงบ้างเหรอคะ เป็นไปในทางที่ดีไหมเอ่ย?
ฮึ ค่ะ ค่ะ